ค่ะ อือ แล้วอันนี้คือทางคุณบ้านเนี่ย มีเพื่อนสนิทที่ แบบคุยได้ทุกเรื่อง อย่างเงี้ยค่ะ มี แบบประมาณกี่คนคะ? เยอะ
ก็จริง ๆ ก็ไม่เยอะอะค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณแค่ ประมาณนี่แหละค่ะ 1-2 คน อะไรอย่างเงี้ย
อืม เหมือนกัน แต่จริง ๆ เหมือนการที่เราจะคุยกับใครสักคนได้ลึก ๆ อย่างเงี้ย มันก็เหมือนไม่ใช่ความบังเอิญนะ มันต้องคลิกกันมาก ๆ เลยอะค่ะ ค่ะ
อืม อันนี้จริงค่ะ ต้อง แล้วเราก็ต้องรู้สึก ก็คนนี้ไว้ใจได้ อะไรอย่างงี้ ด้วยแหละเนาะ ต้องรู้จักเขาพอสมควรน่ะ
ค่ะ ใช่ เหมือนเราก็น่าจะลองผิดลองถูกมากับคนหลายคนด้วยเหมือนกัน แต่สุดท้ายก็กลับมาที่เพื่อนคนเดิม <chuckles>

ก็ ก็ ก็เป็นค่ะ คือตอนนี้ก็ไม่ ไม่ได้มีเพื่อนเยอะแล้วเหมือนกัน แล้วก็ประ ประจวบเหมาะกับตัวเองมีลูกด้วยอะค่ะ ก็เลย ก็เลย
อืม ค่ะ ใช้เวลากับครอบครัว เยอะ
ใช่ เพราะว่าเขา เขายังเล็กอะค่ะ ก็เลยต้องแบบ <tsk> ใช้เวลาดูแลเขาเยอะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ แต่ก็ยังดีที่ตัวเองก็ไม่ ไม่ ไม่ได้ถึงกับจม จมกับ กับการดูแลครอบครัวทั้งหมด ก็ยังมี มีเวลาที่จะใช้กับเพื่อนสนิทบ้างด้วยอะค่ะ ที่จะคุยกัน อะไรเงี้ย เพราะบางทีเราก็ไม่ไหวเนาะ ยิ่งในครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน จริง ๆ มันก็มีปัญหาเนาะ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็คือมีเพื่อนไว้ คอย ฟัง รับ ฟังบ้าง ก็ดีค่ะจะ ได้ ช่วยคลายเครียด เนาะ
ใช่ค่ะ แล้วก็ได้ การพูดออกมาเนาะ หลายคึ หลายคนก็ อือ ยิ่งผู้หญิงที่เป็นแม่อะค่ะ ถ้าเกิด ม ไม่ มันมีความเครียดเยอะนะคะ เพราะว่าไหน จริง ๆ จริง ๆ โลก ส สอนเราว่า เออ สามีก็จะแบบ อืม รัก อะไรอย่างเงี้ย perfect happy ending แต่จริง ๆ ในชีวิต อืม ก็ ค คือ คือมนุษย์ก็ไม่ ไม่มีใครสมบูรณ์น่ะค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ประมาณนั้น อืม ชีวิตคน ใช่ ค่ะ มันก็ มีรายละเอียด แตกต่าง กันไปเนาะ เหมือน อืม ครอบ อืม จริง อันเนี้ยเป็นกำลังใจให้นะ คะ <chuckles> อืม
ใช่ อืม ค่ะ แต่ก็ แต่ก็โอเคค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่โอเค มีความสุขค่ะ คุณหมวก ก็รู้สึก อ แต่การมีลูกก็รู้สึก ไม่ ไม่รู้สึกมันเหนื่อย แต่รู้สึก อืม เขาก็ เขาก็เป็นกำลังใจให้เรา <chuckles> เป็นเพื่อนสนิท รู้สึกลูกเขาเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ค่ะ
อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ใช่ อืม ลูก น่ารักนะ ค่ะ ได้ วันเนี้ยก็รู้สึก แบบ คุยกัน ดี มากเลยค่ะ ได้ ได้ ได้ ฟัง มุมมอง เรื่องแบบการมีเพื่อนจาก คุณบ้าน อืม ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
อา ค่ะ ค่ะ ก็ อือ ก็รู้สึกเหมือนกันค่ะ อาจจะเป็นเพราะเราคลิกกันมั้ง <laughs> โอ๊ย! ถ้ายังไงขอบคุณมากนะคะ สำหรับคำ ความคิดเห็นแล้วก็การแลกเปลี่ยนทัศนคติกันในวันนี้นะคะ ได้เลยค่ะ โอ๊ย จะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะ
<laughs> ค่ะ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 โอเคค่ะ งั้นวันนี้ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดี ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ๆ สวัสดีค่ะ